Hallo, wie geht es dir?
Hallo, mir geht's gut, danke. Und dir?
Mir geht es auch gut. Danke der Nachfrage.
Das ist schön, das freut mich. Wie war dein Tag?
Ach, bist jetzt ganz okay. Und deiner?
Hm, ja, auch bis jetzt ganz okay.
Schön. Okay, ist in Ordnung. <laughs> Ja.
<laughs> Ja, genau, <chuckles> so sehe ich das auch. <giggles>
Ja, aber sag mal, auch wenn der Tag jetzt heute richtig schön war, ne? Ich habe mir so überlegt, ich habe so in letzter Zeit so 'n bisschen mal so über L Tod und Leben mal bisschen nachgedacht. Und da habe ich daran gedacht, ne, dass dass man manchmal, wenn jemand stirbt, dass man dann so Schuldgefühle hat aus irgendwelchen Gründen. Ähm, was denkst du, wie man da am besten damit umgehen kann, wenn man in so 'ner Situation ist?
Ja. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich hatte dieses schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben, ähm, den Opa von meiner Lebensgefährtin gepflegt, palliativ und, ähm, dann ist er halt verstorben. Und ich hatte die erste Zeit extreme Schuldgefühle, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht genug gegeben. Ich habe nicht, äh, ähm, ja, nicht war nicht genug für ihn da, sage ich jetzt mal. Und, ähm, da ist mir dann die Familie von ihr sehr also, die stand immer hinter mir und hat dann gesagt: „Sabrina, hör auf, ähm, das ist totaler Quatsch. Äh, du brauchst dir keine Schuldgefühle machen. Ihr habt so viel gemacht und, und, und, und, ähm, hm, Sprechen hilft.“
Mhm. Mhm. Ja, ich hatte leider auch schon mal so eine Situation, aber bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war's nach dem Tod meiner Mutter, da habe ich mich sehr schuldig gefühlt, aber das war mehr aus dem Grund, dass ich so weit von ihr weg gewohnt habe, ne? Und meine Mutter, als es bei ihr gesundheitlich schlechter ging, hat sie uns mir und meiner Schwester nicht Bescheid gegeben. Wir haben das nicht gewusst, ne, dass sie äh, dass es ihr schlecht ging. Und dann hat sie sich gemeldet, als es dann wirklich schlecht ging, aber dann hat sie es immer noch nicht gesagt, dass es halt nicht gut ging und dann ist meine Schwester rüber geflogen und hat mir dann Bescheid gesagt, dass die Mama im Sterben liegt. Ja, und dann habe halt ich mich s jahrelang sehr schuldig gefühlt, muss ich sagen.
Okay, und wie war es bei dir? Oh. Ja. Okay, ja. Mhm. Oh. Ja. Ach du Jemine! Ach du Jemine! <gasps> Ja, das glaube ich dir. Da also da das kann ich mir voll und ganz vorstellen. Ich glaube da so würde es mir glaube ich auch gehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja. Ja, da habe ich sehr lange gebraucht und jetzt ich sage jetzt nicht, dass ich jemals da drüber hinweggekommen bin, ne, weil das kommt man nicht, aber man lernt halt, damit umzugehen, ne? Und
Ja. Nein. Damit und wollte ich grad sagen, damit umzugehen, genau.
genau, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, nix passiert, alles alles Paletti, sondern ne, das ist so so war es einfach, ich kann dann an der Situation nichts ändern, ne? Und das einzige, was du machen kannst, ist, dass du halt dann versuchst, dich darauf zu konzentrieren, die le die Leute, die in deinem Leben sind, Freunde und Familie, ne? Genau, dass man die äh, die Zeit ausnutzt mit denen, ne, dass man halt wirklich mhm. Das ist halt
Ja. Mhm. Richtig, richtig. Ja, genau. So, also muss ich dir ganz ehrlich sagen, so finde ich es auch, man sollte, ähm, wenn man solche solche Schuldgefühle hat, grade was jetzt 'n Tod in der Familie oder so betrifft oder im Freundeskreis, dann, ähm, sollte man schon, äh, sprechen, weil f sprechen, das, ähm, nimm nimmt ja einem auch die Last von den Schultern, ne?
Auf jeden Fall. Ja.
Also, bin ich der Meinung. Also das ist für mich, also sprechen ist für mich grade in diesem m oder was das was die das Thema Tod betrifft, sowieso ganz, ganz wichtig.
Ja, bei mir auch. Gebe ich dir vollkommen recht. Mir hat es halt damals geholfen, mit meiner Schwester zu reden, weil wir gingen beide durch dasselbe hindurch, ne, und dann mein Freund, der mich unterstützt hat, ne? Der gewusst hat, ja, wie sehr ich meine Mutter geliebt habe und der das auch verstanden hat, wenn ich dann manchmal ein bisschen ausgerastet bin. Ich meine, so trauern ka kann verschiedene Reaktionen hervorrufen, ne? Aber wenn man halt sich mit Leuten umgibt, die einen verstehen und unterstützen, das macht 'n Riesenunterschied.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja klar, natürlich die die Ja, richtig. Ja, klar, natürlich. Gerade wenn man 'n Partner hat, also wenn man jetzt, äh, in 'ner Pa in 'ner in 'ner Partnerschaft ist, dann ist es vielleicht auch noch, ähm, wichtiger, vielleicht auch mit dem Partner zu sprechen, aus dem ganz einfachen Grund, damit er vielleicht manche Situation nachvollziehen kann, warum man vielleicht gerade schlecht gelaunt ist oder traurig ist oder abwesend oder sonstiges.
Genau. Ja.
Ne, also das finde ich persönlich ist schon 'ne ganz wichtige Sache. Ähm, aber professionelle Hilfe dadurch hast du dir nicht gesucht, oder?
Habe ich nicht. Nein, das war damals ich meine, das war gleich am Anfang, ähm, bevor die Pandemie angefangen hat. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich eigentlich mehr gedacht, dass es halt mehr so 'n normaler, äh, Zeitablauf ist, ne? Ich meine, ne? Und, ähm und dann, wo ich dann gemerkt habe, dass es mir doch ein bisschen sehr an die Nieren geht, also, immer noch Jahre danach. Und dann wollte ich mir 'nen Therapeuten suchen und dann hast du keinen gefunden, weil heutzutage jeder in Therapie ist. <laughs>
Okay. Ja, ja. Ah, ok. Mhm. Ja. Ja, gut ja, im Endeffekt, äh, gebe ich dir da schon recht, ja. Also, heutzutage ist, glaube ich, fast jeder in Therapie.
Ja. Ja, es ist schwer, Therapeuten zu finden. Also, habe ich dann ohne Therapeuten gemacht und wie gesagt, ich habe halt einfach, äh, gelernt wieder zu leben und mich versucht, mir selber zu verzeihen, ja, und, ähm und wie gesagt, halt auf die Leute, die ich liebe im Leben, ähm, dass ich halt wirklich versuche, die Zeiten, die wir miteinander verbringen und wenn wir schöne Sachen machen, dass wir halt zu einem Event gehen oder zu einem Konzert oder in in irgendwo irgendwie wandern gehen oder so, dass ich halt wirklich versuche, die Zeit mehr zu genießen. Ich glaube, das war wirklich einer der größten Resultate, ähm, davon.
Ja. Ja. Ja. Richtig. Ja. Ablenkung. Ja, also, im Endeffekt hat die Ablenkung dir gut getan.
Genau, ja, würde ich schon sagen.
Ja. Ja, das ist da äh, d also, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eigentlich dann auch ganz gut, ne, wenn man damit dann, was heißt leben kann, also, leben k schon, aber auch zurechtkommt, dann ist das, finde ich, äh, auch 'n 'ne Ablenkung sehr, sehr wichtig, ne?
Mhm. Ja. Ja, und wie lief es bei dir? Ich meine, du hast gesagt, dass deiner Partnerin ihre Familie dich sehr unterstützt haben. Hat es dir dann geholfen, deine Schuldgefühle, ähm, zu überwinden, oder war das mehr dann so, du hast gelernt, damit zu leben oder, äh, w wie ging es bei dir?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eher dam gelernt, damit zu leben.
Mhm.
Ähm, also, n klar, n der Mann, der war 92. Das ist, äh, 'n sehr hohes Alter und, ähm, das ist er hatte auch sein Alter erreicht, gar keine Frage. Aber wenn man 'nen dann den Menschen dann auch noch palliativ die ganze Zeit begleitet hat und wirklich jede Lebensphase oder jede jeder, äh jedes Ableben, diese Ablebensphase, ähm, durch m m geht, dann, ähm, ist das für mich persönlich, ähm, noch schwieriger, weil es gab Höhen und es gab Tiefen. Die Höhen, das waren 3 Tage, da hat er gelacht, da hat er gegessen und alles Mögliche, und nach den 3 Tagen war alles vorbei. Da hat konnte der Mann gar nichts mehr. Der hat nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken, nichts. Und das war, ähm das rennt mir auch noch so 'n bisschen hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich spreche heute noch sehr, sehr viel mit der Familie da drüber und, ähm, die sagen mir: „Sabrina, mache wirklich das Beste da draus, denke an ihn, gar keine Frage, aber du hast wirklich alles getan, was du konntest.“ Ne?
Ist ein hohes Alter. Mhm. Ja. Ja, <clears throat> es ist wirklich manchmal schwerer, sich selbst zu vergeben, aber ich kann mich ich glaube ich glaube, das hat sogar 'nen Namen, wenn jemand kurz vor dem Tod steht und die kommen dann nochmal richtig zum Leben, wo du denkst: „Ach, die sind okay und alles wird besser. Da gibt's 'nen Namen dafür, weil bei meiner Mutter war das genauso. Ähm, als sie, äh als es ihr schlecht ging, hat sie dann damals unsere, äh, Nachbarn angerufen und die sind dann gekommen und haben dann den ähm, den die Ambulanz gerufen.
Ja. Okay. Ja. Okay.
Und da da ging's ihr echt schlecht. Also, ich habe halt mit meiner Nachbarin dann darüber geredet, wo ich sie gesehen habe, und da hat sie mir halt erzählt, wie das halt alles abgelaufen ist. Und auf jeden Fall haben sie sie dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag im Krankenhaus besucht und da war meine Mutter fit, die sah richtig gut aus, hat gelacht, hat, äh ne? Also, als ob alles in Ordnung ist. Und dann kamen sie dann 'ne Woche später. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wussten wir immer noch nicht, was los ist. Keiner hat uns angerufen und uns Bescheid gesagt. 'Ne Woche später kamen sie dann und dann lag sie im Prinzip im Koma. Und dann ein paar Tage später kam meine Schwester, wusste nichts davon und ging halt zu meiner Nachbarin, zu unserer Nachbarin, ehemaligen Nachbarin, um den Schlüssel abzuholen. Und da hat die Karin wieder nichts gesagt, ne? Ich glaube, die wusste nicht, wie sie es angehen sollte. „Hey, ich glaube, deiner Mama geht's echt nicht gut.“ Und dann war das halt für meine Schwester 'n totaler Schock, wo sie, ne, ins Krankenhaus gegangen ist. Ich meine, die dachte, sie holt meine Mutter ab und bringt sie ins Altenheim, ne? Und sie kam ins Krankenhaus und fand m unsere Mutter im Sterben liegen, ne? Ich meine, es war a furchtbar. Und dann hat sie halt auch nichts gegessen. Dann hat meine Schwester sie dazu gebracht, dass sie 'n bisschen was isst und dann hat sie auch 'n bisschen besser ausgeschaut. Und dann ist meine Schwester nach 'n paar Tagen ist sie halt in zur Wohnung gegangen, halt ein paar Sachen zu holen und dann während meine Schwester weg war, hat dann meine Mutter äh, ist meine Mutter gestorben. Und da hat dann auch die Krankenschwester gesagt, dass viele Leute das machen, dass sie warten, bis die Geliebten weg sind, weil sie alla nicht vor denen sterben möchten. Echt interessant, ne?
Oje. Mhm. Ui, mhm. Ja. Oh, krass, Wahnsinn. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aha, okay. Ja mu also, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe mich ja oder wir haben uns, äh, viel dann ja auch bei mit dem Thema Tod beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Unsere Abendlektüre war Google und Tod und, ähm, ähm, d das war so 'ne Sache. Wir fanden selber, ähm
Ja.
Ja dann halt auch heraus, dass viele Sachen wirklich eingetroffen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, also, er hat wirklich so jetzt wie zum Beispiel bei deiner Mutter, er hat da darauf gewartet, dass wir quasi den Raum verlassen. Und da ist er dann halt gestorben. Ne, also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist echt 'n sehr, sehr interessantes Thema, ja.
Ist wirklich interessant, ne? Und ich i ich mir wie gesagt, mir gefäll mir fällt jetzt dieser Name dafür nicht ein, aber wenn's du mal Zeit und Lust hast, google das mal und schau mal nach, ähm, dass dass das oft in in bestimmten ich weiß jetzt nicht, ob das bestimmte Krankheiten sind, die dazu führen, oder ob das einfach so ist halt so, ne, aber dass halt manchmal Menschen, wenn sie kurz vorm sch
Ja. Ja.
Tod stehen, dass sie plötzlich wieder kurzerhand für kurze Zeit aufleben. Kein ich weiß mir fällt jetzt nicht ein, wie das heißt.
Ja. Ja, richtig. Ja, mir fällt's jetzt gerade auch nicht ein, aber ich weiß, was du meinst. Und ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass was ich an d an dem Thema Tod halt auch sehr faszinierend finde, ist, dass die ja quasi zum Kind werden.
Du weißt es. Okay, gut. Ja. Ja.
Na, also, äh, die die die die die die rufen ja stellenweise nach ihrer Mama oder nach'm Papa oder nach der Oma, wobei die Leute schon lange, lange, lange verstorben sind.
Ja. Ja, ja. Ja, ne da kann man nur hoffen, dass die sich dann darauf freuen, wenn sie halt im Afterlife, keine Ahnung, ob das ob es das gibt. Ich meine, <laughs> ne? Aber das ist echt das ist halt das ist das das das Problem mit dem Tod ist halt, man weiß nicht, was passiert, bis man selber tot ist. Und wer weiß man weiß, ob man es dann weiß. <laughs>
Richtig. Ganz genau. Ja. Das stimmt. Richtig, genau, das ist das ist das, w was, äh ja, was im Endeffekt, äh was deine Aussage schon bestätigt, ne? Also, man weiß nicht wirklich, was was ist, wenn wenn man wirklich tot ist, ne?
Ja. Ja. Und ich glaube, das ist das, was da was den Tod so erschreckend macht und so beängstigend.
Ja, das glaube ich auch, weil man nicht weiß, was dann wirklich kommt oder wie es dann wirklich weitergeht für einen, ne? Ah, <lip trill> das ist steht ja, äh, <lip trill> da kann man ja lange darüber sprechen und jeder sagt was anderes und ne? Aber ich persönlich, weiß nicht, keine Ahnung. Ich möchte auch ehrlich gesagt so gar nicht darüber nachdenken, was mit mir passiert, wenn ich tot bin. <laughs>
Genau. Genau. Mir auch nicht. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich hoffe, dass, das einfach alles dann weg ist. Weißt du, was ich meine? Ich möchte nicht da wie ein Geist durch die Ewigkeit rumgeistern. Wer hat 'n Lust da drauf? <laughs>
Ja, ja. Genau, so so sehe ich das auch. Ja, so sehe ich das auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie meinen Neffen oder meinen Nichten, äh, irgendwie, weiß ich nicht, über den Weg laufen als Geist oder so. Also, wenn die noch leben und ich bin tot. Verstehst du, was ich meine?
Genau, genau.
Ne, um Gottes willen.
Ja, ich hoffe, dass es separate Welten sind oder dass gar nichts ist, irgendwie so was. <laughs>
Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Da bin ich voll und ganz deiner Meinung.
Ja. Ja.
Oh, Mann, da ha das ist schon.
Ja, Mensch, das war ein tiefes Thema, das wir da jetzt angesprochen haben, ne?
Ja, ja, das stimmt.
Aber das hilft ja da drüber zu reden und ich finde das schön, ne, wenn ich andere Leute ihre Erfahrungen mit mit damit, ähm, zuhören kann und, äh, sehe, dass wir eigentlich viel gemein haben. Dass wirklich das Reden darüber, wenn man bereit ist, wirklich eine gute Kur dafür ist, ne?
Ja. Ja. Richtig, richtig. Oh, ja, das stimmt, das stimmt. Vor allen Dingen ist es auch mal interessant, ähm, zu hören, was andere vielleicht da drüber denken, über das Thema Tod.
Mhm. Ja, ja.
Ja, es gibt ja verschiedene l verschiedenste Meinungen, die man hat.
Ja.
Ne, also
Da hast du recht. Und ich meine, wir sind halt leider von Tod umgeben, ne? Ich meine, unsere Tiere sterben, wir sterben, ne, das ist halt einfach der Zyklus des Lebens, ne?
Ja. Richtig, richtig, genau. Ja, definitiv. Ja, das ist schon sehr sehr auch sehr intensiv das Thema, nicht? Ne, ich glaube, man kann sich da sehr lange drüber unterhalten.
<laughs> Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da hast du recht.
Weil immer was Neues dazukommt.
Ja. Na ja, und vielleicht werden sie es irgendwann einmal schaffen, dass man für immer lebt. Keine Ahnung, ob ich das möchte. <laughs>
Ne, möchte ich ehrlich gesagt gar nicht äh, möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht wissen.
Ja, ich auch nicht. Ich hoffe, dass das weit, weit weg ist.
<laughs> Ja, definitiv.
Also, war schön mit dir zu quatschen.
Danke gleichfalls, tschü